Наоборот, я это и не говорю. Мне кажется, наоборот, э, 2 скверных вот такая комбинация.
Так я не хочу со скверным быть. Ты не поняла. Комбинация то, что надо. Но ты не поняла. Я не хочу, чтобы у меня партнёрша скверная была. Я хочу, чтобы она была милейшей души человек.
М. Да вы что! <chuckles>
Конечно! Добрая, отзывчивая, улыбчивая. А я злодей.
О как. А вы злодей Карабас-Барабас, да? М
Барабас да ананас это я. Конечно. Так как мне быть в этом случае? Я ж не виноват ни в чём, правильно?
Ничего себе. Правильно, кстати.
Правильно, кстати. То есть получается, что вот такой человек, как я, значит, он родился скверным, ну такой неприятный тип.
Мгм.
Назовём его так. Вот вредитель такой, он, значит, везде пакостит. Ну, ничего хорошего от него н не ждите. Да, выходит так. Но этому же человеку тоже надо любовь, тепло. Он ищет каких-то хороших знакомств, поэтому ему приходится пр Очень нужно. Ну мне Ну я ж про меня говорю, да? Значит, нужно. И тогда он притворяется в хорошего. Он использует такие слова, как спасибо, извините, добрый вечер.
Мгм. А может, и не нужно ему, если он такой скверный, да? Мгм. Мгм.

Возможно. Мне кажется, нужно сразу, если ты уже видишь, что человек тебе не подходит, лучше сразу рвать, а не ждать. Зачем ждать, терять время? И, кстати, из моего опыта все находят себе нового молодого человека- и ничего плохого не случается. Или девушку.
Так. Да. Ага, я понимаю, да, ваш опыт. А некоторые находят ещё 2 или даже 3 и и шагают дальше, не останавливаются на достигнутом. Тоже, такое возможно.
Конечно, да. Н-да. Конечно. Согласна, согласна.
Да, это и и интересно, и очень у всех по-разному. Видимо, это связано с, эм, действительно там со стержнем человека, вот какой он изнутри.
Точно, кстати, согласна.
Насколько он, скажем, стойкий, может сказать себе там: "Всё, я сказал там" нет "и нет". Или там я сказал: "До свидания"- и больше я не возвращаюсь к этой теме. А е а есть, наоборот, очень мягкие, которые 100 раз извинят, им всё время кажется, что больше там, эм, каких-то случаев не повторится. Да? И им говоришь
Мгм. Мгм. А как вы думаете, кстати, стоит ли два раза в одну реку вступать? Некоторые, бывает, разойдутся, а потом вот скверный человек, например, скажет: "Ой, я извиняюсь, я так больше делать не буду". И они там, бывает, через год снова. Да. Даже женятся, бывает, дважды, и трижды, не знаю, и венчаются.
Да. Так. Да-да-да. И я уже новый, да, я я поменялся. Да. Да. Нет, мне кажется, что этого делать не надо. Вот короткий ответ мой: этого делать не нужно, потому что потом пожалеешь, вот так я считаю. Но как я вижу вот эти, скажем, там жертвы в этой ситуации, к которым приходит плохиш, и плохиш говорит: "Я поменялся, я осознал всё, я замечательный". Но это всё ерунда. Он прекрасный и замечательный, он, может быть, даже и верит в это вот в эту минуту, когда он раскаивается, а потом пройдёт, к примеру, месяц, 2, 3, и он опять с станет вот таким вот поганым, как он есть. Как мы с вами говорили в начале разговора, да, вот такой человек.
Согласна. Согласна, 100 %. Мгм. Конечно. Мгм. Конечно. Согласна.